À, vậy đó hả? Thì mình cũng rất là hiểu cái việc mà bạn phải dành thời gian để bạn, à, làm việc nè, rồi hỗ trợ cho gia đình nè, rồi giúp chăm cháu, đã vậy rồi còn làm việc nhà nữa, nên là cái việc mà bạn không có đủ thời gian để dành cho bản thân hoặc là bị gián đoạn cái thói quen chăm sóc bản thân thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà hông phải là hông làm được bạn, hổng sao hết, thì bạn có thể bắt đầu bằng cái việc, ờ, sắp xếp lại cái lịch làm việc của bạn nè. Vậy thì, à
Ừm. Như thế nào? Bạn có thể chỉ từng bước, được hông?
Ừm. Ừm, được chứ, đầu tiên á, là bạn sẽ đưa ra cái kế hoạch là ngày hôm đấy trong buổi sáng 4 tiếng bạn sẽ thực hiện làm những việc gì. Ví dụ như là từ, à, 8:00 sáng bạn ngủ dậy, đúng hông? Thì bạn sẽ muốn, à, 3 tiếng để làm việc, hay là 1 tiếng để ăn sáng, 2 tiếng làm việc, 2 tiếng trông cháu? Ví dụ như vậy, thì chia thời gian
À. Ừm. Nhưng mà dậy sớm được bạn, cỡ khoảng tầm, à tại vì tối mình cũng thức khuya á, nên là cỡ khoảng 7:00 sáng mình mới dậy. Thì, ờ, giờ mình phải sắp xếp như thế nào ha? Tại vì nhiều khi s sáng buổi sáng á, cháu mình cũng phải, a, à, cho bé ăn nữa, kiểu như vậy đó.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. À, ừm, thì thường bạn cho bé ăn vào mấy giờ?
Ừm, mình cho bé ăn vào lúc 9:00.
Nếu như cho bé ăn vào lúc 9:00, thì từ 7:00-9:00 là bạn có 2 tiếng, đúng hông? Trong khoảng thời gian 2 tiếng đó thì bạn có thể sắp xếp cho cái việc
Ừm, hay. Ừm. Hông có một máy mà lại còn nấu ăn nữa, còn còn nấu ăn cho cho bé, rồi mình sáng nữa, kiểu như vậy đó.
À. Ừm. Ừm, thường thì bạn nấu ăn mất khoảng 1 tiếng hông?
Ờ, mình nấu ăn thì cỡ khoảng tầm 45 phút, rồi sáng thì mình có có thiền, đó, nên là, ừm, ví dụ như các môn như là ví dụ như là thiền hoặc là đi bộ thì mình vẫn giữ được tốt. Nhưng mà cái việc, kiểu như là, chăm sóc làm đẹp cho cái bản thân á bạn, cái đó là mình bị thiếu sót á.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm, được. À. À, thật ra chăm sóc làm đẹp cho bản thân cũng đơn giản lắm bạn. Thì thông thường đi, theo như mong muốn của bạn đi, bạn sẽ muốn chăm sóc làm đẹp như thế nào? Đắp mặt nạ, hay là đi spa, hay là như thế nào ha?
Ờ.